Ciao.
Ciao.
Ciao, come stai?
Tutto bene tu?
Mh, anch'io, grazie. Senti, ehm cosa ne pensi di alcune manifestazioni culturali sia italiane che straniere, che im implicano l'utilizzo o o abbiano come protagonisti gli animali?
Ah, oddio, eh allora mi tocchi su un tema abbastanza caldo, sì, nel senso che, ehm, ho un animale, ho sempre avuto animali e per me ehm, sono cioè sono assolutamente membri della famiglia, non n n non c'è discussione su questo.
Caldo. Mh-mh. Meglio. <chuckles> Sì, anche per me. Mh-mh. Anche per me. <chuckles>
Ehm. Mi mi occupo cioè mi occupo, nel senso mi interesso di di cultura in generale, nel senso che mi piacciono molto i riti, mi piace molto, ehm, studiare le religioni, le tradizioni, quindi
Ma come studio dici non è il tuo lavoro?
Ehm, come s no no, come interesse personale, no, non faccio questo di di lavoro. Ehm, però è una cosa, mhmm sono laureata in filosofia, quindi, mhmm, parte del mio studio ha toccato, non so, l'antropologia culturale, cose simili. Quindi magari ho avuto modo di mhmm, <smacks lips> ehm sì, di approfondire e di conoscere appunto delle pratiche, mhmm, ehm, con appunto animali protagonisti.
Come studente. Mh-mh, mh-mh, mh-mh, sì. Caspita. Sì, sì, sì, sì, sì. Certo, certo. Di approfondire. Mh, mh, mh. Sì.
E, ehm, non non posso dirmi d'accordo, nel senso che per me è aberrante anche il circo, quin e quindi non
Mh. Mh-mh. Anche per me, anzi forse il più aberrante di tutti. Posso se posso dire. Mh, mh.
Eh sì, a volte sì, calcola, ho visto un un video qualche giorno fa, ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, dove c'era una mhmm, non so se fosse un influencer, comunque era una pseudo famosa, ehm, che annunciava il suo matrimonio all'interno di uno zoo. Quindi praticamente loro si sono
Sì. Sì. Sì. Sì. Ecco, una cosa terrificante. Mh. Mh.
Sì, perché loro 2 si sono fatti la la proposta, la la dichiarazione, con alle spalle la gabbia dei leoni che ovviamente stavano davanti agli invitati suppongo perché diciamo la il punto di vista era
Sì. Me Ma è terribile questa cosa. Mh
Sì, era una cosa orrenda, perché poi 'ste povere bestie
Cioè nel senso non posso neanche concepire che una persona la la trovi una <sucks teeth> cosa divertente, fattibile, romantica, cioè proprio è un n n no.
No, sicuramente era d'impatto, però non riesco non riesco a trovare nessun aggettivo, tra virgolette "positivo" che che riesca a descrivere
No, mhmm No, nemmeno io. Mh.
E 'ste povere bestie stavano lì che giravano ovviamente innervositissime, perché c'era tantissima gente, immagini, flash, quelle cose e questi si buttavano contro contro il vetro. Ovviamente non erano aggressivi, erano più infastiditi che mhmm
Mh. Sì. Eh, sì, certo. Sì. Sì beh, sicuramente saran stati anche spaventati.
che altro però

Sì, esatto, esatto, esatto. Ma poi pensavo che esperimenti di questo tipo, ehm, cioè nel senso sul suo ruolo, nel senso che sono più, mhmm, più a che fare con la psicologia che con la che con la matematica, ecco, mettiamola così, ehm, venissero fatti in loco. Non perché, mhmm, credo che vengano anche un po' viziati, no, i risultati, rispetto a tutta una serie di sì?
Eh in realtà sì, però, ehm, c'è c'erano erano fatte delle macchine, quindi immagino che li abbiano attaccati tipo elettrodi, robe del genere, quindi, ehm, perché, mhmm, dovevano studiare il comportamento del cervello.
Oh Santo cielo! Sì, ma tipo ET, cioè <chuckles> esa <chuckles> oh Santo cielo. Esatto, esatto. Sì.
Eh sì, una specie di roba così. Tornando agli animali che sennò divaghiamo. <chuckles> Sì, ehm, ehm, ah no dicevo ecco, una una delle manifestazioni che secondo me è tra le peggiori, a parte vabbè la corrida che è una cosa orrenda, è quella che fanno sempre in Spagna quando liberano i tori bravissima sì, quella di Pamplona. Eh que io credo che quella sia una cosa veramente orrenda. Cioè io mi chiedo adesso
Sì. Sì. Sì? Mamma mia, San Fermin, a Pamplona. Sì. Sì, sì. Beh, tra l'altro fanno fanno in tutta la Spagna. Non è solo quello quella è la più importante, la più eclatante.
Ah. E
Però è una cosa che fanno in tutta la Spagna. Io ho un'amica spagnola, di un paesino vicino vicino a Valencia, quindi ben lontana da Pamplona, e mi diceva che per lei fa era un momento dell'anno drammatico, perché proprio è una cos era una cosa, ehm, ehm, tradizionale, okay. A un certo punto dell'anno liberare i tori per la strada, lei era terrorizzata. Io dovevo anda
Mh-mh. Ma ti credo, ma infatti secondo me prima cosa, è una cosa pericolosissima. Ma proprio pericolosa da morire, infatti quando vedo, che ne so, che fanno i servizi al TG eccetera, che la gente viene travolta, adesso mi bannano, e io la prima cosa che penso è: "Ma eh ce sta bene, ve ce sta proprio come in un vestito nuovo si dice a Roma", cioè state proprio, mhmm, poco.
Ma è pericolosissima, E Sì, sì, sì, sì, no non ha senso. Lei mi raccontava a volte in cui, cioè nonostante mettano le le come si chiamano? Le inferriate quelle quelle mobili, mhmm, non è davanti davanti alle porte di casa, fa ma è stata più più di una volta che un toro abbia cercato di entrarmi in casa, il più scappi, ma la follia. <chuckles> Terrorizzata, lei era terrorizzata. Ha detto anche perché tu devi andare a scuola o al lavoro, cioè nel senso tu fai la tua vita normale, con i tori che passano. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, con i tori che passano. Per cui, poi no non no ti dico la verità, non lei era più concentrata a raccontarmi il suo terrore che la motivazione del perché, cioè io non so perché liberino i tori, a San Fermino.
Eh Sì Eh ti credo poveretti, sò terrorizzati. Ah sì, certo, nel senso che normalmente. <chuckles>

Interessante, piacerebbe saperne di più su questa cosa. Sì, molto interessante. Mh-mh. Sì, beh interessante, grazie. <chuckles>
Questo molto interessante. Eh, guarda il libro era di Stephen Pinker, uhm, "Fatti di parole" mi pare si intitola sì. Però la cosa che mi m <smacks lips> e di niente. La cosa che mi aveva molto incuriosito, era che, ehm, questi alcuni individui di questa popo di questa popolazione sono state portati in un laboratorio a fare degli esperimenti, e io mi sono messa ne nei n c'ho provato eh, sì esatto, a vedere, non lo so, anche banalmente un computer. Cioè ehm, io penso che è stata una esperienza, tipo non so tipo gli alieni.
Sì. Eh. Nei loro panni, vero? Sì, sì, una una pazzesca